Да, очень интересно. Эм. Ну вот есть же стереотипы. М ну, давай вот возьмём какой-то пример. Да, какой-то пример, где, например, если это, эм, я не знаю, сь э, директор или, там, CEO, э, обувной фабрики, да, и очевидно, что он на какую-то т суперпрезентацию должен прийти в каких-то лучших, э, ботинках, которые делает их компания. Ну, это было бы логично.
Мгм. Да. Как же без них, да. <chuckles> Давай. Ага. Да. Слушай, это даже не стереотип, я здесь как пиарщик с тобой 100 % согласна. Ты должен показывать товар лицом. <chuckles>
И есть здесь здесь есть простое простое вот это можно чуть ли не да, чуть ли не равенство поставить между тем, что выступает, э, лицо, действительно, компании и он в лучших ботинках, м, выступает своей а что, если он придёт босиком? Не будет ли это одновременно как бы и вызовом, и, эм, м, ну как бы, ну да, вот так и и всё понятно.
Мгм. Мгм. <laughs> Слушай, э, мне кажется да, я понимаю твою
Ты понимаешь, да, он может быть в костюме и вот с этими самыми пальцами внизу. Представляешь себе? А он ботинщик.
да, да. <chuckles> А. Смотри, на мой взгляд, это допустимо только в одном единственном случае: если за этим есть что-то, что это оправдывает. Например, мы проводим компанию для того, чтобы обуть, э, детей Африки. И я вот сейчас стою перед вами, значит, босой. Потому что по факту наша, э, фабрика на каждую купленную вами пару ещё одну пару отправила, э, в там, в африканскую страну. Да. И мы вот, э, одели столько обули столько-то детей. Вот тогда, это да, а когда это <chuckles>
Мгм. Прекрасный пример. Да. Прекрасный твой пример. Мне очень очень нравится твой пример. Правильно, я абсолютно согласен. Э, получается из нашего разговора, что если этот обувщик придет на презентацию в обычных, вот именно ключевое слово, обычных ботинках, вот это и н и не будет понятно. Вот это будет вот, что зритель скажет: "Чё-то вот непонятно, а чего же он в обычных ботинках? Что это у него там" Адидас "Это и что там у него, в" Найке "он пришел?" Вот это и будет непонятно. А обе крайности
<chuckles> Мгм. Да. Да-да. <laughs> Да, он должен быть амбассадором своего бренда.